जी। जैसे कि हम अ, बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम अपने को ताज़ा ल रखने के लिए लेते हैं, कई बार चाय तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। लेक़िन अगर आपकी बात की जाए तो जब आप थके होते हैं या आपको अपने आप को थोड़ा-सा कुछ वॉर्म देना है तो आप क्या देना पसंद करते हैं चाय और कॉफ़ी?
जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी, देखिए मेरी फ़ेवरेट तो चाय ही है। मैं क हाँ, मैं कहीं से भी थक के आता हूँ या अ, कभी ऐसा लगता है कि पढ़ते-पढ़ते या कुछ काम करते-करते ऊब गया है, तो सबसे पहले जी मन में अ, चाय ही ध्यान आता है और मुझे एक ये भी थोड़ा-सा है कि मुझे ख़ुद के हाथ की चाय ही पसंद आती है। कोई और हाँ, कोई और बना के देता है तो मैं एक प मतलब या तो उस तरीक़े का बनाने वाला हो। एक-आध ही लोग हैं जो मुझे उस तरीक़े से जिस जैसा मुझे पसंद है, वैसी चाय बना के दे देते हैं। तो मैं ख़ुद ही उठता हूँ और ख़ुद ही <clicks tongue> चाय बनाता हूँ, अदरक वाली चाय मुझे बहुत पसंद है तो उठ के मैं सबसे पहले अदरक वाली चाय ही बनाता हूँ। जी।
अरे वाह! अच्छा। हाँ। क्या बात है! अच्छा। क्या बात है! अच्छा, क्या बात है! बहुत ख़ूबसूरत, अच्छा अम आपको किसी और के हाथ की चाय या फ़िर दोस्तों के ऐसे कुछ दोस्त के जिनके साथ हम जिन्हें मिलते ही कहते ना कि चल यार चाय पीते हैं बैठके। तो अ, उसके बारे में बताइए अगर कुछ ऐसे साथी हैं जिनके साथ बैठकर पीने में बहुत ही आनंद आता हो?
हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ। जी देखिए अ, कई सब मतलब दोस्त हैं मेरे आजू-बाजू अभी तो मैं बैचलर वाली लाइफ़ ही जी रहा हूँ तो मेरे साथ वाले दोस्त भी बैचलर ही हैं और कई हम साथ ही रहते हैं। तो एक वो होता है ना कि अ, चाय बनाने वाला तो वो चाय बनाने वाला दोस्त मैं ही हूँ, ह है ना? तो ये कहे कि मेरे घर पे ही बैठक लग जाती है कि किसी को चाय पीना हो तो अ, मुझे ही बोल देते हैं कि ऐसे ही फु अ, डायरेक्टली मुझे कि चाय का मन है क्या? तो फ़िर मैं कहा हाँ, बिल्कुल है। तो ख़ुद ही वो फ़िर मतलब कि ठीक है, फ़िर कुछ लाना है? तो बोले चाय दूध ले आए, हाँ, 1 ये बिस्किट ले आओ। तो मुझे एक न्यूट्रीचॉइस बिस्किट आता है तो मुझे वो बहुत पसंद है। तो चाय के साथ हम बिल्कुल मैं आते हैं वो दूध वग़ैरह लेके तो बढ़िया एक तो कड़क चाय पीना पसंद है मुझे तो मतलब एक होता है ना कि एक, कुछ लोग हल्की-फुल्की-सी पीते हैं और मैं थोड़ी क्या है चाय-पत्ती ज़्यादा डालता हूँ और अदरक भी थोड़ी ज़्यादा डालता हूँ तो उस तरीक़े की चाय पसंद है मुझे तो और वो कहीं न कहीं ये कह लीजिए कि वो सबकी आदत बन गई है मेरे हाथों से, <chuckles> तो
हाँ। अच्छा। <breath> हाँ। बिल्कुल। क्या बात है! हाँ। अच्छा। क्या बात है! अच्छा। हाँ। हाँ। सही बात है। बिल्कुल, क्या बात है! जी।
तो यही होता है, दूध आती है फ़िर अ, ये सब दूध चाय बिस्किट चलता है। जी।
<breath> तो अ, मतलब ऐसा है कि आपको अ अ, ये प्रश्न रहेगा आपसे के जैसे चाय के बारे में ये भी 1 भ्रांति है कि ज़्यादा चाय पीते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आपके अनुसार चाय अ, एक अच्छी चाय कैसी होती है, अच्छी चाय को कैसे बनाया जाता है? ये भी ज़रूर बताइएगा और अ अ, मतलब कितनी मात्रा में ये चाय लेनी चाहिए आपको दिन में?
हुँ। हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, देखिए चाय बिल्कुल नुकसानदायक तो है लेक़िन अगर आप अ, मतलब एक अ अ, क्या बोलते हैं लिमिट में पिएँ तो आपको फ़िर मतलब आप पी सकते हैं, हैं ना? देखिए, अब ऐसे कहने को देखिए शराब भी हानिकारक है लेक़िन कहते हैं कि अगर आप अ, दिन में सिर्फ़ ए कितना तो उसकी मात्रा है उतना ले तो अ, सेहत के लिए अच्छा भी है। तो वही देखिए चाय के साथ भी है और मेरे साथ ऐसा है कि बचपन से ही आदत लग गई है तो मैंने बीच में छोड़ने की भी कोशिश की है, छोड़ी है तो फ़िर ऐसा लगता है कि क्यों छोड़ी हुई है। 1 ही ये चीज़ है जो मुझे अच्छ मतलब पीने में अच्छी लगती है मैं अच्छा बनाता हूँ और लोगों को भी अच्छा लग जब मैं अ, बीच में मैंने चाय छोड़ दी थी तो आजू-बाजू वाले लोग परेशान हो गए थे। कि कि अब क्या होगा? तो जी। हाँ, और ये होता है देखिए अल अब चाय जो है अब म अ अ, मेरे हिसाब से दिन में आप 2 कप लें तो सही है। 2 से ज़्यादा तो थो थोड़ा हानिकारक हो जाता है, आप हाँ, खाली पेट जी।
अच्छा। बिल्कुल। सही बात है। हाँ। अच्छा। <chuckles> जी। अच्छा। <breath> क्या बात है! <breath> हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया। जी अ, अच्छा ये और ज हमें बताइए कि एक अच्छी चाय अ, जैसा की आप बनाते हो और दोस्त लोग कहते हैं कि बनाइए, ऐसी चाय बनाने को कि किस तरह से बनाया जाता है? उसकी रेसिपी भी ज़रूर बताइए।
हुँ। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल अ, पहले मैं अ, वो पिछला बा पिछली बार खत्म कर दूँ अपनी। तो होता ये है कि आप अ, 2 कप ले लें और उम, ये ये ध्यान रखें कि आप खाने के बाद ना पी रहे हों चाय, है ना? और या खाने से पहले ना पी रहे हों क्योंकि ऐसा मतलब मैंने भी देखा है, ये पढ़ा है कि जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने के वो सारे जो हैं फ़िर बॉडी को नहीं मिल पाते हैं, वो नष्ट कर देता है हाँ। और खाली पेट ना पिएँ, जो पेट का ऐसिड रहता है। उससे उससे थोड़ा अ, वो गड़बड़ हो जाता है।
हाँ, हाँ। अच्छा। अच्छा। सही बात है।
तो अब आते हैं कि रेसिपी पे कि अ, बनाते कैसे हैं? तो देखिए मैं तो म नाप के हिसाब से जितना बनाना होता है तो अ, दूध लेता हूँ और पानी हल्का-सा लेता हूँ, पानी इतना इतना रखता हूँ कि वो ना खौल के उड़ जाए, है ना?
हाँ। बिल्कुल। हाँ। जी।
तो मतलब कहीं न कहीं मेरी चाय ऐसी होती कि ज़्यादा दूध-दूध वाली भी ना हो और ज़्यादा पानी-पानी वाली भी ना हो, कहीं एक बीच की रहती है।
अच्छा।
त हाँ, तो उस हिसाब से फ़िर मैं अ, हाँ फ़िर टेस्ट के हिसाब से जैसे कड़क पीनी हो तो उस हिसाब से फ़िर आप चायपत्ती डाल दीजिए, फ़िर उसको थोड़ा-सा खौलने दीजिए, हल्की सी खौल जाए तो फ़िर उसमें अ, अदरक आपको अदरक पसंद है तो अदरक डाल दीजिए इलायची पसंद है तो इलायची डाल दीजिए और अगर दोनों पसंद है तो दोनों डाल दीजिए, है ना? तो उस अदरक और ये भी आप अपने मतलब स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और फ़िर उसको थोड़ा खौलने दें अच्छे से क मेन जो इसका यही है कि धीमी आँच पे ना इसको अ, अच्छे से कम से कम मेरी चाय बनने में तो देखिए 15-20 मिनट लग जाए लग जाता है आराम से, कभी-कभार इससे ज़्यादा भी लग जाता है। हाँ जी, तो आप जी, हाँ जी।
क्या बात है! जी। हाँ। क्या बात है! जी। हाँ। बिल्कुल है। जी अ, जी बिल्कुल ठीक कहा आपने और अच्छा चाय और कॉफ़ी कि हम बात कर रहे हैं, तो कॉफ़ी के बारे में आपका क्या है मतलब कॉफ़ी अ, के चाय से किस तरह से अलग है? अगर वो तरोताज़ा रखती है तो उसको जैसे पहले अ, चाय था और बाद में जैसे चाय बहुत पहले था जैसे कि पह पुरानी मूवीज़ में और वो सब, अचानक से कॉफ़ी भी आने लगी कि जो बड़े लोग हैं वो कॉफ़ी पीते हैं, के चाय और कॉफ़ी? तो कॉफ़ी पिएँगे। तो क्या अ, चाय अ, कॉफ़ी एक स्टेटस सिंबल है और इसका भी अपने एक फ़ायदे हैं? जी।
हुँ, हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ये तो देखिए बना दिया गया है कि स्टेटस सिंबल है कॉफ़ी और ये, है ना? ऐसा कुछ है नहीं। कहीं न कहीं ये तो मुझे वैसा लगता है कि जब ये होता ना कि अब ये अ, पाश्चात्य वाली चीज़ है, है ना? तो वहाँ की चीज़ है तो इसको हम अ, जैसे अब मान लीजिए भाषा ही है इंग्लिश। तो इंग्लिश। से अ, जो बोल सकता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये बहुत नॉलेजेबल आदमी है, जबकि ऐसा होता नहीं भाषा है, है ना? वो तो माध्य और ये देखिए ये एक मैं ये खाने-पीने की चीज़ है तो ये तो स्वाद के ऊपर निर्भर करता है। अब वेस्ट में उनको ज़्यादा चाय का था नहीं, तो कॉफ़ी का था तो वहाँ कॉफ़ी चलन में आ गई और लोग कॉफ़ी पीने लगे तो कॉफ़ी फैल गई, है ना? अब भारत में अब भारत में भी आप देखिए साउथ की तरफ जाएँगे तो वहाँ लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, है ना? अ, मैंने ऐसा देखा भी वहाँ एक फ़िल्टर कॉफ़ी चलता है ये। लेकिन मेरी मेरी ख़ुद की जो पसंदीदा चीज़ है वो तो चाय ही है, अब नॉर्थ की साइड मैंने चाय ही देखी है, आप देख लीजिए कहीं भी चले जाएँ आप किसी भी मतलब स्टेट में चले जाएँ चाहे एमपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो। तो कहीं न कहीं आपको 200-300 मीटर में आपको हर एक चाय की दुकान दिख जाती है। जो कि और ऐसी आपको कॉफ़ी की दुकान नहीं दिखेगी। कॉफ़ी की य यहाँ पे मोस्टली आप देखेंगे कि शॉप्स ही होते हैं, है ना? जहाँ कॉफ़ी महँगी मिल रही होती है 200-250 तक की। तो बिल कॉफ़ी पी कॉफ़ी कोई स्टेटस का सिंबल नहीं है, वो तो ये तो सिर्फ़ एक सोच पे निर्भर करता है। जी।
हाँ। अच्छा। बिल्कुल। हाँ। सही ब सही बात है। बिल्कुल। अच्छा। सही बात है। हाँ। बिल्कुल। जी। हाँ। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। सही बात है। हाँ, सही बात है। जी। अच्छा आपने बिल्कुल ठीक कहा कॉफ़ी अ अ, खाने-पीने की चीज़ है और उसमें क्या स्टेटस सिंबल बनाया जाए लेकिन चाय कॉफ़ी के बाद में आती है ग्रीन टी। क्या ग्रीन टी के बारे में हम कह सकते हैं कि ये स्टेटस सिंबल है? क्योंकि इसको अभी आ आम लोगों ने अपनाया है, पीते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, ग्रीन टी और इसमें फ़िर जो ब्लैक टी है और इस तरह का जो अ, पेय पदार्थ बढ़ता जाता है इसके बारे में आपका दृष्टिकोण जानना चाहेंगे? और आपके नज़रिए से ग्रीन टी और चाय और कॉफ़ी में से बेहतर क्या है आपके लिए? जी।
हाँ, हाँ। जी। हुँ। हुँ। हाँ। जी देखिए, स्वाद की मैं बात करूँ तो ब चाय तो है ही मेरे लिए और कभी-कभार ऐसा भी होता है कि सर-दर्द हो रहा होता तो काफ़ी अच्छा लगता है पीने के बाद। या ये कह लें कि कभी ऐसे ही अ, मतलब यूँ ही बैठे हों तो मैं यूँ भी बना लेता हूँ और तो ब पीने के बाद अच्छा लगने लगता है एक ताज़ा अम, सा महसूस होता है। अब देखिए फ़ायदे की बात करूँ तो देखिए जैसे कहा मैं ब्लैक कॉफ़ी भी पीता हूँ जैसे कभी-कभार ना। जैसे ब्लैक कॉफ़ी मैं तब पीता हूँ यब जब मैं एक्सरसाइज़ करने जाता हूँ, या एक्सरसाइज़ करने से पहले थोड़ा-सा ब्लैक कॉफ़ी पी लिया या बीच में कभी-कभार पी लेता हूँ तो वो भी सही लगता है। तो अ, ब्लैक कॉफ़ी में ये रहता है कि देखिए उसमें ना मैं चीनी डालता हूँ, ना मैं दूध डालता हूँ तो बिल्कुल सिर्फ़ वो पानी और कॉफ़ी की रहती है तो एक व वो भी मतलब वो अगर हेल्थ वाइज़ देखा जाए तो अगर आपको हेल्दी रहना है चीनी-वीनी नहीं खाना तो आप वो पी सकते हैं अ, स वही अ, चीज़ जो है ग्रीन टी में है, ग्रीन टी में ना दूध डलता है, ना चीनी डलता है सिर्फ़ पानी के उससे बनता है और देखिए और जो जो चाय का जो कहते हैं कि अ, आविष्कार हुआ था, वो चाय भारत भारत में तो हुआ नहीं था, वो हुआ था चाइना में, है ना? फ़िर किसी तरीके से जो है वो भारत पहुँचा, भारत वालों ने फ़िर उसमें दूध मिला दिया और चीनी मिला दिया जी, तो ये तो ये ये भारत का आविष्कार है। जी।
अच्छा। सही है। बिल्कुल। हाँ। क्या बात है! हाँ। सही बा अच्छा। हाँ। सही बात है। अच्छा। बिल्कुल। क्या बात है! जी, बहुत खूब। जी, बहुत ख़ूब और आपने कहा कि चाय अग ब्लैक कॉफ़ी जो है वो अ, कॉफ़ी और पानी से बनाई जाती है। तो क्या ये अ अ, दूध की अपेक्षा ऐसे पीने में ज़्यादा फ़ायदे करती है और हम जानना चाहेंगे कि अगर हमारे गले के लिए सर्दियों में सबसे बेहतर कुछ हो सकता है ग्रीन टी, चाय और कॉफ़ी में से। तो आप क्या प्रेफ़र करेंगे ये बताना? जी।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। मैं स्वयं तो चा क्योंकि अब मैंने बताया मैं तो स्वाद जो मेरे अ, ज़ मतलब अंदर चढ़ा हुआ, वो चाय का ही है। तो देखिए अगर आपको जैसे ज़ुकाम वग़ैरह हो तो उसका भी मैं बताता हूँ कि आप बढ़िया खौलाइए है ना। तो उसी चाय में जो है आप थोड़ी-सी काली मिर्च कूट लीजिए या अगर पाउडर है तो पाउडर डाल लीजिए। अ, हल्क थोड़ा-सा हल्का-सा तोड़ के दालचीनी डाल लीजिए। है ना? 2 लौंग डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए। ठीक है? और अ, गुड़ गुड़ जो है अ, गुड़ मतलब आप खोलते वक़्त ना डालें क्योंकि चाय फट जाता है ऐसे, फट जाती है चाय। हाँ, तो आप जब चाय उतार लेंगे तो उसके बाद जो इसमें गुड़ मिला लीजिए। तो आप ये पी सकते हैं ज़ुकाम में जो कि आपके गले के लिए भी सही रहेगा और आपकी सेहत के लिए भी सही रहेगा और स्वाद भी आएगा।
अ हाँ। बिल्कुल। क्या बात है! हाँ। अच्छा। अच्छा। बिल्कुल। हाँ। क्या बात है! जी, बहुत ही अच्छी अ, रेसिपी बता दी आपने, बहुत ही काम की। हम बात कर लेते हैं उन दोस्तों की जो आपके अपने बहुत चहेते हैं और उनको अगर आपके साथ बैठने का मौका मिलता है। तो ज़ाहिर-सी बात है वो चाय नहीं पीते होंगे, पिलाते होंगे लेक़िन आपके अ, जिस जगह आप रहते हैं वहाँ कोई ऐसी जगह जहाँ की चाय आपको बहुत पसंद आती हो। या आपके अलावा आपके आपको किसी और के हाथ की चाय बहुत पसंद आती हो?
जी। जी। हुँ, हुँ। हाँ। जी, जैसा कि मैंने बताया मुझे तो मेरे हाथ की प पसंद आती है और अ, मेरी मुझे मेरी माता जी के हाथ की पसंद की आती थी, माता जी रही नहीं मेरी। अ, और हाँ, और एक दोस्त और है वो अभी है नहीं यहाँ पे। वो आया था बीच में तो उस उसने भी मैंने मतलब वो देखता था मुझे तो वो काइन्ड ऑफ़ ये कहे कि उसने पकड़ लिया था तो बना के पिला देता। तो उसके हा हाथ की सही लगी थी। और एक और दो अभी हाल ही फ़िलहाल में एक दोस्त है मेरा तो उसने बनाई, वो जैसा बनाता है उसने नहीं बनाई उसने थोड़ी-सी मैंने बताई ये ऐसी है तो उसने भी वैसा थोड़ा-सा ज़्यादा ख़ौला दिया था। तो वो स्वाद आ गया था तो ये कह कि ये हो गया। और मैं बाहर की बात करूँ तो, बाहर ना मैं मैं सही बताऊँ मैं बाहर पीता ही नहीं चाय। क्योंकि मैंने कहा हर जगह मैं कोशिश करता हूँ कि वो स्वाद मिल जाए। तो मैंने पिया नहीं नहीं पी नहीं पी मैंने पीना हो चाय मुझे पीना होता तो मैं अच्छी पी लेता हूँ। कई बार देखिए मैं बाहर भी जाता हूँ ना काम से तो मैं वहाँ की ना चाय नहीं पीता। मैं कहता हूँ ब्लैक कॉफ़ी दे दो या कॉफ़ी दे दो। दूध वाली भी चलेगी लेक़िन वो चाय नहीं पीऊँगा। चाय मैं अपने हाथ की पीऊँगा।
जी। हाँ। अच्छा। क्या बात है! जी। अच्छा। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। क्या बात है। हाँ। हाँ, क्या बात है! अच्छा अ, आपने ज़िक्र किया कि अ, आप बाहर में ब्लैक कॉफ़ी माँगते हैं और यहाँ पर एक प्रश्न हम और भी पूछना चाहेंगे आपसे कि जैसे आपने अभी-अभी कहा था कि चाय को ज़्यादा ख़ौला देना। तो क्या चाय को ज़्यादा ख़ौला देने पर वो ख़ू अ, ख़ूबसूरत बनती है या अ, किस तरह से उसको और भी ज़्यादा ऐसा बनाया जा सकता है। जो कुछ ऐसा मिलाकर क्या आदमी कहे कि हाँ आपके हाथ की चाय यार उसके हाथ की चाय पीनी है। उसके लिए एक परफ़ेक्ट रेसिपी बता दें आप।
जी। हुँ, हुँ। जी, अवश्य। हुँ, देखिए इस स्वाद का ना ये अब ये भी निर्भर करता है। कई बार ऐसा हो जाता है ना जब बनाने का मन हो मैं तब भी बना दूँ, तब चाय अच्छी नहीं बनती मैंने अक्सर ये देखा। तो देखिए ये कहीं न कहीं एक अंदरूनी ये कह लें कि वो एक होता है कि जिस काम में आपका मन ना लगे आप वो कर रहे हो। तो फ़िर वो कहीं न कहीं उस उस ख़ाने में, उस पीने में भी दिखेगा। तो कभी-कभार मेरे से भी चाय ख़राब बनी है बन जाती है। तो देखिए चाय अगर आपका बनाने का मन है, आपकी इच्छा है। है ना? वो एक अंदरूनी इच्छा है। है, तभी आप एक स्वादिष्ट चाय या कोई भी कह लें स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं। अगर द कि देखिए अब मैं बताऊँ आप आप गुस्से में कोई भोजन बनाइए। तो वो भोजन, वो गुस्से वाला भोजन ही दिखेगा उसमें वो गुस्सा होगा इमोशन और एक ख़राब तरीक़े की जो है सब्ज़ी या रोटी दिखेगी। ये यही होता है तो बिल्कुल ख़ाने के साथ जो बोलते हैं कि इमोशन जुड़ा। तो चाय के साथ भी ऐसे ही इमोशन जुड़ा है। अब चाय को बिल्कुल मध्यम आँच में हौले-हौले पकने देंगे है ना, उसकी एक महक आ रही होगी। आप एक एक एक एक कह लें जुड़ाव जो है आपके अंदर हो तो ही बना सकते हैं। वरना तो फ़िर ख़राब ही बननी है चाय आप जैसे अगर बेमन से बना देंगे तो। जी।
जी। हाँ। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा। सही बात है। क्या बात है! बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। क्या बात है! हाँ। क्या बात है! बहुत ही ख़ूबसूरत और देखिए आपने जिस तरीक़े से चाय के बारे में बताया है वो बहुत ही ऐसा है कि बिल्कुल चाय पीने का मन ही करने लगा कि अभी चाय हो तो पी लेनी चाहिए। और बहुत सारे अ, प्रश्नों के जवाब जैसे कि चाय कैसे बेहतर है कॉफ़ी और अ, टी से। आपका जो भी अनुभव रहा है इनके बारे में बहुत ही कमाल का है। बहुत अच्छा लगा है आपसे बात करके और उम्मीद है आगे भी आपसे यूँ ही सार्थक बातचीत होती रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।
हुँ। जी। जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, जी।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
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।